Öyle, öyle. Eee, artık şey, yani, ı düğünler bu şekilde yapılmıyor. Bir kere çok masraflı, eee, ve şey, daha böyle minimal, eee, yapıyor insanlar ya, düğünlerini galiba. Ya, benim hep gördüğüm, böyle ben zaten diğer türlüsüne şahit olmadım. Ya böyle bir teknede güzel bir parti olur ya da işte böyle bir, eee, bir kır evinde falan, eee, gene ama işte böyle takılar hatta o bayağıdır kalktı ya. Eee, şey dolaştırılıyor, böyle bir eğer hediye vermek istersen, torba gibi bir şey dolaştırılıyor, ona atılıyor falan hediyeler. Evet, ama hâlâ çok sert gelenekler var Doğu'da galiba.
Hı hı. I hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Doğru. Yo, var, var, çok fazla var.
Evet. Eee, yani ilginç.

E, çünkü sosyolojide çok önemi var. Yani bir şehrin etnik yapısı, demografisi bu, eee, kül üst kültürler ve alt kültürler tarafından ve, eee, belirleniyor.
He, öyle mi? Hımm, ilginç bir yaklaşım.
Evet. Hı hı. İşte bu, eee, getto, varoş ı kelimeleri de mesela bu, eee, kültürden çıkma şeyler yani. Belki duymuşsundur. Çünkü, eee, bunun yansımaları çok oluyor. Eee, şehir planlamasında, eee, ayrı bir yansıması oluyor. Şehir kültüründe ya da, işte, böyle, eee, bu a altyapıdan, eee, kaynaklanan bazı problemlerde falan aslında bu, eee, şehirde yaşayan insanların demografisi çok önemli oluyor tabii bu incelemelerde, kültürel çalışmalarda ya da.
Yeni bir şey daha öğrendim. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A, çok ilginç gerçekten.
Hı hı. Evet, evet. Evet.
Imm Peki sen daha önce hiç başkasından, eee, kişinin sahip olduğu kültüre bağlı bir gelenekten, hiç deneyimlemiş olduğu bir şeyin oldu, spesifik bir şeyi deneyimledin mi? Bu bir yemek olabilir. Bu bir dans olabilir. Bu bir, eee, Fransız şarabı veya Alman şarabı olabilir. Bilmiyorum, her şey olabilir. Anything.
Ah <laughs> Eee, her şey olabilir, doğru. Eee, ya içinde bulunduğum, eee, ülkede, eee, aslında ı ya çok, böyle, ımm, baskın bir kültür yok. Eee, biraz daha, işte, bu gene alt kültürler var yani, hani, böyle, bölgeden bölgeye değişen, her, eee, ı region, kanton neyse işte farklı bir uygulaması ve pratiği var. Eee, benim bulunduğum ülkede de, eee, bir şey var, eee, festival var. O festivalde böyle herkes çok fazla içer, eee, ve böyle şey olur, eee, sabaha kadar böyle beraber şarkı söylerler. Mesela böyle bir şeyi deneyimlemiştim. Eee, mesela hatta şey, eee, çiftler ilk danslarını, eee, yaparlar. İşte bizim zamanımızda da vardı ya böyle yazlıkta, işte, böyle, çıkma teklifi ederdik birbirimize ilk defa, böyle, diskoya gidip. Ya biraz onu anımsatmıştı bana. Hoşuma gitmişti açıkçası. Evet, aynen. Eee, şeye de çok benziyor, Bahar Festivali'ne de çok benziyor ve bu çok yaygın farkındaysan. Bizdeki, eee, bizde de Easter kutlanıyor tabii ki de yani Hıdırellez. Eee, böyle baharın, eee, gelişi mesela birçok kültürde kutlanmış ve, böyle, işte, festival tadında değil mi, böyle, işte, karnavallar, şenlikler falan, eee, böyle bir yansıması olmuş. Eee, evet, bu çok ilginç gelmişti bana. Bir taraftan da çok böyle, eee, aşinalık hissettim yani. Hı hı. Senin, ne ne oldu mesela?
Hımm. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. A! Ne güzel. Hı hı. Hı hı. A, çok ilginç. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Süper, mükemmel.